والله هي فكرة، يعني أنا لأ بصراحة ما فكرتش فيها، هي فكرة حلوة بأمانة، وممكن فعلًا أعمل حاجة زي كده، وممكن أنا أقوم برضو، أو هابقى أقوم بالموضوع ده بنفْسِي، يعني عارف أنت اللي هو أنا أكون قاعد في قعدة مثلًا كده، و واتكلم أنا وأقول، اللي هو يعني، امم، هاتكسف من إيه، ما أنا ممكن أقول، بس مش هاجيبها فيه طبعًا، يعني فهمت أنت اللي هو إيه ده. إحنا بنتكلم مثلًا، أنا باتضايق من الشخص اللي بيتدخل في حياتي وكده، وأقول والله يا جدعان ده أنتم يعني إحنا بنتكلم في قعدة كده أقول لهم والله أنتم عارفين أكتر حاجة بتضايقني إيه؟ آآ، كذا كذا، واجيبها فاهم، بس أنا خايف لياخد الكلام عليه برضو، ما أكدبش عليك، أنت عارف برضو من ضِمْن الكلام برضو اللي أنا عايز أقوله لك والله، أنا يمكن م ما ب ب ما باخاف ما ب باخاف برضو فكرة إن إحنا ن علاقتنا تتقطع؛ لأنها في بقى إن في ب بيننا يعني أصحاب مشتركين، إحنا في بيننا أصحاب مشتركين كتير فعارف أنت اللي هو لو علاقتنا اتقطعت، العلاقة تقدَر تقول مع أصحابنا دي انتهت، يعني عارف أنت هيبقى صعب علينا إن إحنا نقعد في قعدة وهُم وهُم موجودين، لا أنا هاعرف أرُوح بسببه؛ عشان خلاص إحنا مش هنعرف نقعد مع بعض في نفْس المكان، لأن أنا عارف إن هو هيكون قاعد وهو برضو ممكن يفكر في نفْس المكان، فخايف العلاقة اللي بيننا برضو وبين صحابنا تتقطع، لأن إحنا لحد دلوقتي محافظين عليها من أيام ما كنا في أولى ثانوي، يعني شوف كام سنة! بتاع حوالي يعني تقدَر تقول ثانية، آآ، أيام تالتة أيام ثانوي أنت فاهم قصدي، يعني قُل أولى ثانوي، 3 سنين، تقدَر تقول سَبَع، تمن سنين، آه، تبع 7، 8 سنين، صحاب وبنتجمع من سنين، ونَفْس كل حاجة. بالضبط
بالضبط. بالضبط. إمم. كويس. كويس. صحيح. كويس أوي. من سنين كتيرة يعني. آه م آه عُمْ عُمْر طبعًا.
آآ، موضوع الحدود، يمكن فعلًا لو أنت معاك حق بصراحة في الحتّة دي، إن أنا أحاول أجيبها كده، بشكل كده تدريجي والله، يعني
بالضبط، جرَّب.
بالضبط، آه، آه بالضبط، يعني مش هاخسر حاجة صح والله معاك حق.
يعني جرَّب بشكل تدريجي بالضبط. جرَّب بشكل تدريجي ل لحد ما الموضوع يعني، العلاقة تنضبط بالصورة اللي ما تضركش ولا تضره.